Hum, pra confirmar, né?
Confirmar, exato. Então, mas tipo assim, coisas bobas às vezes, mas fica só entre nós, assim, que a gente entende, o fato de
Uhum. Olha, incrível viu, incrível ouvir, eh, sua sua história, a forma como você, eh, acolhe, eh, a sua autoestima, né, diante de um momento tão difícil, eh, eu desejo, assim, que Deus abençoe e te dê muita direção pra continuar acolhendo outras pessoas, outras mulheres a criarem grupos, não só pra dizer que existem grupo, não só para fazer parte, né, como você, eh, deixou claro, pra estar de fato no grupo, pra ser o grupo, né, você é a voz desse de pe de mulheres que precisam desse acolhimento, muito bonito ver você falar.
Exato. É. Exato, poxa, obrigada por você falar isso, obrigado mesmo, porque é um um encorajamento pra mim continuar, entendeu. Mas há também muito gostoso quando você conecta com uma pessoa, vamos supor, no outro lado do mundo, mas que ela viu você na internet, eh, falando sobre o câncer de mama, ou seja, a sua seja a mensagem que for e você conecta você tem a a, assim, a oportunidade, né, de dividir com outra pessoa, é muito bom, eu acho que todo o grupo deveria ser assim. <chuckles>
Uhum, uhum. Ah, sim imagino. Ah, sim. Ah. Uhum. Uhum, imagino. Que bom. Ai, que legal, né, uma comunidade online aí de apoio, de solidariedade, eh, que muitas outras mulheres sejam acolhidas e que também sejam vistas através da sua história, que você possa inspirar, né, que é o que você e o grupo que você participa faz, né, então, assim, que façam parte, que se sintam parte, né, através, eh, desse desse ponto de de início que é vocês. Ah, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência, ter trazido, eh, um pouco dessa coisa tão linda, né, que é essa ação que vocês fazem, parabéns.
Pois é. O grupo, isso. Exatamente. Ai, de na Obrigada você, eu fico até emocionada com com o que você tá falando. O coração tá batendo mais forte. <laughs>
Ah, que bom, merecido. <laughs> Até mais.